Alam mo medyo nababahala ako ngayon, kasi medyo, um, <clicks tongue> parang sobrang gastos ko. Parang, um, ginagawa kong, hmm, stress reliever 'yung paggastos, pagbili ng mga gamit o kaya pamamasyal or pagkain ganyan. Na 'yung lahat na lang ng pera na kinikita minsan is napupunta na lahat sa gastusin. Parang ano kasi, parang feeling ko kasi kapag na-stress ako, kailangan kong gumastos, kailangan para maging masaya ako parang ganun ngayon 'yung pakiramdam ko, eh, nababahala ako kasi paano 'yung future ko, siyempre, hindi na rin naman ako bumabata. Um, nasa ano na din nasa medyo nasa pagtanda na rin, and siyempre hindi naman laging malakas and laging healthy. So, hindi ko alam kung paano ako ngayon makakapag-ipon, magkakaroon ng ano, ng emergency fund o kaya 'yung mga ano ba, mga gagamitin para sa kinabukasan.
Hmm. Mm. Mm. Mm. Malaki naman ba 'yong ano, sinusweldo mo a month?
Um. Sakto lang din naman siya. Kung para sa amin, um, kung magiging, normal lang 'yong paggastos parang ganun, is may ano naman, may sobra, kasi hindi, um, dadalawa lang naman kami.
Mm. Mm. Hmm. Pero meron kang ano, ibang ipon o wala?
Um, sa ngayon wala pa kasi, kaya 'yun medyo nababahala talaga ako.
Hmm. Mm. So ano mm sige.
Um, ano bang ano, magandang gawin? Para sa ganun hindi, everytime na nas-stress ako is, ang gusto kong gawin gumastos.
Mm. Pero sa totoo lang kasi 'yong pera ano, ginagastos 'yan para, ma-enjoy natin 'yong pinaghirapan natin. Pero kung 'yong paggastos mo ay sagad-sagaran, ay hindi naman tama 'yon, kaya ang gagawin mo, sa 'pag nakasweldo ka, 'di ba ilalaan mo 'yun sa mga bills, magtitira ka rin para makapag-ipon ka, 'yong sinasabi nila na. Ah, 70, 20, 10, yung mga ganun. 'Yong 70%, 20%, 10%. So, siguro 'yong 10% puwede mo ng ilaan para sa ipon para mabalanse mo 'yong paggastos, at meron ka ring maitatabi para sa kinabukasan. Nasubukan mo na ba 'yon?
Kaya nga. Um, hindi ko pa na-try. Kasi parang kapag gusto kong i-try parang wala ng natitira, do'n sa sahod. Kasi, 'yong mga s 'yong mga PayLater-PayLater mga gano'n.
Hmm. Ayun. Mm. Pero, ano ba 'yong ano, 'yong pinaghahandaan mo para sa kinabukasan? Ano 'yong layunin mo?
Um, sana kasi, um, wala pa naman wala pa kaming sariling bahay. Um, 'yong magkaroon sana ng sariling bahay, kahit 'yon lang muna.
'Yon. Hmm. So, para sana sa sariling bahay. Eh, kung kumuha ka kaya ng ano, housing loan para hindi mo lahat nagagastos sa mga sabi mo nga, 'yong pamamasyal, 'yong mga parang luho. Pagka kumuha ka ng housing loan, at least 'yong iba mong pera naihuhulog mo doon sa rent to own mo para magkaroon kayo ng sariling bahay.
Hmm. Hindi ba malaki 'yong, parang interest rate kapag sa mga gano'ng mga bagay?
Ano, ang pagkakaalam ko diyan, halimbawa, sa mga Pag-IBIG Housing Loan, national housing, ah, sa bangko, 'yong interest nila doon ano eh, pare-pareho lang, mga nasa 7% yata o 6.5% a year. Oo, a year naman.
Hmm.
Hmm, kaya sa palagay ko, kayang-kaya mo 'yon, lalo pa naman, meron ka palang ano eh, perang na napanggagastos mo para sa pag-e-enjoy oh, 'di, oo, yung mm.
Kaya nga. Alam mo, parang, ah, ngayon kinahihiligan ko talaga na mag-checkout, mag-check out nang mag-check out, lalo na pag nai-stress talaga ako. Parang 'yon yung nagpapasaya sa'kin, kapag nakapag-check out ako.
Hmm, mm. Pero babantayan mo rin baka 'yong kada check-out mo naman eh, anlalaki na. Hmm.
Kaya nga eh, minsan kapag tinitignan ko na yung total, ah, gano'n na pala kalaki 'yon, parang ilang items pa lang naman yung na-check out ko, parang gano'n.
Ano 'yun? Pagche-check out, nagagawa mo 'yun araw-araw o hindi naman?
Um, minsan, um, everyday meron akong ano, mga parcels. Pero minsan naman medyo natitimpi ko naman 'yung sarili ko na huwag mag-order online, parang dun kasi ako parang sa pag-o-order online parang dun ako mabilis nate-tempt na gumastos. Kasi 'yung trabaho ko is, ah, work from home, so kapag nabo-bored na ako sa work, parang 'yun na 'yung ginagawa ko agad nag-i-scroll na sa mga shopping apps.
Hmm. Hmm. Mm. Hmm, mm. Alam mo kasi sabi mo nga may time pala na araw-araw. Eh, kahit ba naman tig-si 50 pesos lang 'yan, tig-i 100 daan, kung araw-araw malaki rin 'yon sa loob ng isang buwan. Ay, kung maiipon mo 'yon malaki 'yon makakaipon ka ng pambili ng ano sarili n'yong bahay.
Oo. Kaya nga, eh. Kaya me minsan parang ano din nakokonsensiya din ako na ganu'n 'yung parang nagiging routine nung sahod. Parang napupunta na lang lahat sa mga luho, sa ayan pam pambayad ng mga na-check out. Pero hindi ko kasi siya minsan mapigilan. Ano kaya 'yung ano magandang mindset, para sa ganun makontrol ko 'yung ganong ugali?
Mm. 'Yong ano, suriin mo muna 'yong sarili mo. 'Yong tsini-check-out mo ba eh, talaga bang kailangan mo 'yon? Mahalaga 'yon kasi kailangan mong gamitin o baka naman dahil gusto mo lang tapos na-check-out mo dahil gusto mo 'yon, tapos hindi mo naman pala kailangan mai-stock lang, ayon. Bago mo i-check-out 'yon, maglaan ka muna ng ilang araw, sa ilang araw na 'yon baka magbago isip mo na, "Ay hindi ko pala kailangan 'yon." Ganun.
Hmm, Oo nga 'no, kasi parang minsan 'yung mga nache-check-out ko parang naka-stock lang sila. Kasi for example sa sapatos, hindi naman hindi naman 5 or hindi naman 6 'yong paa ko para masuot lahat. Then kahit din sa mga, mahilig kasi ako mag-check-out ng mga shoes, bags, dress, mga gano'n. Kaya parang ang dami-dami na, pero hindi ko rin nagagamit lahat.
Hmm. Mm. Mm. Nadadala ka ng ano, ng damdamin mo. Kaya nache-check-out mo agad 'yon. Ayon ano mo muna, ah, pag-iisipan mo muna ng ilang araw bago mo i-check-out 'yon. 'Yon isa sa mga pinaka the best na puwede mong gawin, para maka-ipon ka. Ngayon pagdating ng ilang araw halimbawa 1 week, ay hindi ko naman pala 'to kailangan, i-delete mo na do'n sa add to cart mo. Tapos 'yong maibabayad mo doon, puwedeng mag-alkansya ka na lang muna o kaya mayro'n namang mga halimbawa PayMaya na puwede mong mag-savings ka doon, puwede mo rin 'yong gawin. Malay mo hindi mo namamalayan ang laki na pala ng na-ipon mo.
Oo. Hmm, susubukan kong gawin yan. Parang um, magandang idea nga yan na kapag hindi ko na i-checkout yung isang item, yung budget ko para dun is ilalagay ko siya sa savings. <chuckles> Oo parang, oo maganda nga yung suggestion mo na yun, parang ano din, challenge din sa sarili ko. <chuckles>
<chuckles> Oo. <laughs> Pwede. <chuckles> Mm.
Oo.
Oo, eh buti kung 'yong mga nakatambak na diyan na hindi mo ginagamit eh mabebenta mo ulit, pwede rin naman 'yon, kaya lang, hmm medyo malabo 'yon eh, baka maipamigay mo na lang o kaya ma-stock sa bahay niyo, dadami 'yong ga
Oo, pinapamigay ko talaga minsan kasi parang nahiya naman akong ibenta. <chuckles>
Kaya nga. Hmm o kaya 'di ba sayang, papamigay mo na lang. Oh 'di ba o kaya kung ayaw mo namang pamigay dahil pinaghirapan mo rin 'yong pera, i-stock mo na lang diyan sa bahay mo, eh dim dadami iyong ano mo, 'yong bodega mo ang dami ng laman. <chuckles>
Oo. Kaya nga, yun din yung problem ko kasi, parang ang dami-dami ng nandun. Tapos parang nagiging kalat na siya.
Hm Oh 'di ba? Mm. Minsan pa naman 'yong ano, 'yong mga online shopping meron silang mga binibigay na mga libre. Uy ang ganda naman 'to libre lang, ikaw naman mag-po-purchase ka ma-a-avail mo iyong libre
Oo.
tapos hindi naman mahalaga sa bahay, eh, dadami lang yung mga, alam mo yun? Hindi naman sabihin nating kalat pero ayun na nga dadami yung mga gamit.
Oo. Kaya nga eh. Tsaka ano din nakaka-tempt din kasi minsan lalo na kapag may mga sale, ah, mga ano free shipping, mga vouchers, mga gano'n.
Mm. Mm. Mm. Mm, gano'n na lang ano, ah, kontrol-kontrolin mo na lang muna 'yong sarili mo sa ano, ah, paggagastos sa mga ganyan. Pag-iisipan mo munang mabuti, para 'yong, at least, 'yong mabibili mo lang 'yong talagang kailangan mo, 'yong mahalaga.
Mm, sige. Gagawin ko 'yon, na sisiguraduhin ko, na 'yong mga mahalaga 'yong mga mabibili muna at tsaka gusto ko 'yong suggestion mo, na kung may hindi ako ma-check out is ilalagay ko siya sa savings ko 'yong pambili ko sana. <chuckles> I-a-ano ko 'yon, ililista ko at tsaka tatandaan ko, para laging, ah, magre-remind sa'kin, na ano, 'yon magagawa ko 'yong mag-ipon kahit maliliit lang na hakbang muna.
Mm. Puwede. O nga. Mm. Mm.
Maraming salamat sa ano, sa mga payo mo, madami akong natutunan sa mga suggestion mo and sa mga tips na binanggit mo, susubukan ko talagang gawin.
Puwede rin naman, ano. Mm. Oo, walang anuman, sana makatulong 'yong mga tips na naibigay ko. Natutuwa naman ako at, nakapag-usap tayo. <chuckles> Walang anuman salamat din.
Maraming salamat at hanggang sa muli, na pag-uusap.